देखिए मुझे ना एक मेरा मित्र है, उसने मुझे लूडो मूवी एक है उसके बारे में बताया था कि एक लूडो नाम की मूवी है। मेरे को लगा कि लूडो तो गेम सुनी है मैंने ये मूवी कब से आ गई? तो उसने कहा कि, "देख तू एक बार भाई।" मैंने कहा, "ठीक है, देखते हैं, ज़रा क्या वो है इसके अंदर।" तो जब वो देखी तो काफ़ी मतलब मज़ा आया, मतलब उसमें किरदार भी एक से बढ़कर एक थे। तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग उन्होंने उसमें की हुई है और जुड़ाव में भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, उसमें गाने भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब अपने, अपने ऊपर आप बीती तो नहीं लग रही थी। <chuckles> पर कहानी अच्छी थी काफ़ी ज़्यादा मतलब। तो उसमें जो है 4 किरदार थे, सबकी अपनी, अपनी जीवन थी। लूडो के जैसी जीवन चल रहा था कि 4 है, तो एक तो मर जाता है आखिर में, पर 3 जो हैं तो वो जीत जाते हैं। तो वो देखिए रियल गेम से मुझे कनेक्टेड मुझे नहीं आइडिया था कि नाम मुझे लगा ऐसे ही रखा हुआ है पर जब लास्ट में उन्होंने दिखाया कैसे जो है हो जा रहा है सब कुछ, तो वो जान के काफ़ी अच्छा लगा और किरदारे भी काफ़ी अच्छे-अच्छे थे उस मूवी में।
जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। <laughs> जी। अच्छा। हुँ। जी। अगर मैं शॉर्ट में आपसे स्टोरी जानना चाहूँ कि उसकी शॉर्ट में आप स्टोरी बता सके 1-2 मिनट में कि क्या थी उस मूवी की?
उम, देखिए उस मूवी की ऐसी कहानी थी, कि उसमें देखिए क्या था कि 4 किरदार थे अलग-अलग जिनकी जीवन का हिस्सा था। एक जो था वो एक अभिषेक जो बच्चन थे उसमें एक वो किरदार नब निभा रहे थे, कि उनका जो रोल था देखिए वो ए उनके जो पत्नी थी देखिए उनको ना जेल हो जाती है, तो जो उनकी पत्नी है वो किसी और के साथ भाग जाती है। तो उनको गहरा सदमा उस चीज़ का लगता है, कि अरे यार! ये भाग जाएगी। तो उम्म, पर वो, वो भी देखिए मजबूरी से गई होती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो उनकी जो दुकान है वो सब बिक जाती है, तो फिर उसके लिए उनको जो है वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो देखिए तब अ, देखिए वो दिखाते हैं उसमें कि कैसे उनको एक बच्ची मिलती है और उसको किडनैप मतलब किसी और ने किया होता है, वो बचाते हैं उसे। पर ऐसे में दूसरा एक और होता है, वो, उम, वो क्या है कि वो एक लड़की के पीछे पागल हो जाता है। तो जो लड़की उसकी शादी भले ही हो चुकी होती है किसी और से, पर फिर भी वो करेंगे कि जिस हद तक कर सकते हैं करेंगे। तो ऐसे में वो इतनी फ़ालतू की हरकतें करता रहता है कि क्या ही बताऊँ उस फ़िल्म में सच में। तो हमारा एक मित्र था व ऐसा ही तो इसलिए हम उस कहानी को जोड़ पा रहे थे अपने आप से।
जी। हुँ। हुँ, हुँ। <chuckles> हुँ। जी। बिल्कुल। जी। <laughs> हाँ। ओके। <chuckles> जी। <chuckles> ओके वू जी, जी। बिल्कुल। तो आपकी जो ये स्टोरी थी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। मैं ज़रूर द देखूँगी, मैंने नहीं देखी है ये मूवी पर मैं कोशिश करुँगी देखने के लिए। अब जैसे अगर मैं किसी फ़िल्म की ओपनिंग की बात करूँ, कि जब कोई अ, फ़िल्म शुरू होती है तो कुछ उम, अ, कभी-कभी तो शांत सीन दिखाए जाते हैं, कभी कुछ कन्फ्यूज़िंग से सीन दिखाए जाते हैं, जो जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आप इन दोनों में से किस तरह की मूवी अ, मतलब देखना प्रेफ़र करते हो, पसंद करते हो?